Letztes Jahr habe ich das versucht.
Mhm. Ja.
Ähm aber da habe ich ganz viele Absagen bekommen oder halt überhaupt keine überhaupt keine Antworten. Ähm, das ist so halt der der Job Market jetzt grade und dann habe ich mhm, ja, ja. In Europa ist es 'n bisschen besser. In Europa habe ich mich auch beworben und da habe ich, ähm da habe ich viel besseres Feedback bekommen. Da habe ich mi 'n paar Interviews gehabt.
Echt? Echt? Okay. Mhm. Ja, 'n bisschen viel besser. Echt? Ja. Warum hast du äh, hat hast du dann aber nichts Festes dann bekommen? Also, hast du dann einfach Hast du dann
Ja, ich hatte ähm, zum Beispiel ein und, ähm, in Deutschland und die haben dann aber
Mhm.
gesagt halt, dass ich ich hatte 2 Interviews mit denen, aber die haben dann halt gesagt, dass sie
Mhm. Ja.